นี่ยอมรับเป็นคนที่แบบชอบ ชอบเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติมาก ๆ เลยใช่ไหมคะ คุณบ้าน?
อือฮึ ใช่ค่ะ ชอบไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หรือว่ากลับสู่ธรรมชาตินั่นเอง ค่ะ <laughs> ค่ะ แล้วก็มีที่ ที่เมืองไทยที่บ้านชอบไปมาก ๆ คือที่เชียงใหม่ค่ะ เออ
เออ กลับสู่ธรรมชาติ <chuckles> ก็ดี อา เชียงใหม่เหรอคะ เป็นยังไงคะ ไม่ จิ ไม่เคยไปเชียงใหม่เลย อยากไปมากเลยค่ะ?
อา โอ้ เวลา ตอนที่คุณหมวกกลับมา ต้องลองไปเที่ยวนะคะ บ้านชอบ บ้านชอบเชียงดาวมาก ๆ อะมันค่อนข้างธรรมชาติ แล้วก็ อ่า เชียงดาวอยู่ที่เชียงใหม่ ก็คือคุณหมวกอะต้องไป ในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อน แล้วก็จะมีรถประจำทางที่ไปลงท่าตอน อา แล้วเราก็ขอให้เขาลง ให้เขาจอดให้ที่สถานีเชียงดาว
ได้ค่ะ เชียงดาว อา อ๋อ
อา บอก บขส. เชียงดาว แล้วเราก็นั่งรถเข้าไป มันจะมีรถสองแถวพาเข้าไป แล้วก็ แล้วก็ขึ้นไปเที่ยวที่บ้านระเบียงดาว ที่เมืองคอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ
ก็เหมือนเคย เหมือนเคยได้ยินเลยค่ะ อยาก อยากลองไป เพราะว่าแบบเห็นเชียงใหม่ดูเป็นที่ที่แบบสวยมาก แต่ว่าไม่เคยไปเลย ไม่เคยขึ้นเหนือเลยค่ะ ถ้าขึ้นไปสูงสุด นี่คือกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ อืม ต้องบอก อืม คุณ คุณหมวกต้องลองค่ะ บ้านว่ามันเป็นอะไรใหม่ ๆ ดี หมายถึงว่ามันมี ไม่แน่ใจว่าอาจจะคล้ายทางใต้ ทางยะลาหรือเปล่า ที่เป็นทะเลหมอก
อ๋อ ทะเลหมอก อ๋อ
อา ฟิลประมาณนั้น แล้วก็ภู เขา ภูเขาเยอะมาก มองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขา อืม ธรรมชาติ
โอ้โฮ! ดูแบบ ดูน่าไปมากเลยค่ะ เดี๋ยว ว ไว้หา ถ้าได้ไป เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะคุณบ้าน <chuckles> เดี๋ยวอีกไม่นาน เดี๋ยวจะ กลับไทยแล้วค่ะ
อืม ธรรมชาติเยอะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอ โอ้ ดีจังเลยอะค่ะ ใกล้แล้วเนาะ อาจจะ คิด คิดถึงบ้านน่าดู อา
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะ
โอ้ ดีจังเลย อันนี้บินตรงไหมคะ หรือว่า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
อ๋อ กาตาร์ โอ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณหมวก ค่ะ สวัสดีค่ะ